Oh, oke gitu praktis tapi sehat gitu ya, Kak, ya. Nah mungkin mulai sekarang Kakak, eee, belajar masak, tapi masaknya itu yang, eee, kecil-kecil dan praktis-praktis aja terutama mungkin kaya, eee, nasi atau mungkin kalau mau makanan lebih sehat lagi, nasi bisa diganti juga dengan kayak gandum atau kayak roti yang, eee, rendah kalori gitu. Jadi enggak yang harus dibikin, semua dibikin gitu. Terus juga, eee eee, kayak tadi apa misalnya, eee, roti rendah kalori gitu. Nah, eee, dengan mengkonsumsi itu mungkin bisa lebih sehat dibandingin Kakak mengkonsumsi jajanan atau mungkin makanan di luar yang mungkin gak bisa terjamin ya, Kak, ya dari segi kesehatan, gitu. Dan bumbu-bumbu yang digunakan apakah ada pengawetnya atau mungkin kayak ada, eee, micin-micin atau garam yang berlebihan yang mungkin memang gak baik untuk kesehatan gitu, dan mungkin juga kita kan gak tau, eee, kalau makanan di luar itu cara penanganannya seperti apa gitu. Jadi kalau Kakak menyiapkan sendiri mungkin makanan itu bisa lebih sehat gitu, dan bisa disesuaikan juga dengan anggaran yang Kakak punya gitu, jadi misalnya anggaran sedikit, Kakak bisa beli mungkin kayak buah-buah yang bisa dibilang gak terlalu mahal gitu, mungkin kayak buah pir yang, eee, dibandingkan anggur yang mungkin anggur lebih mahal ya pada dan pir lebih murah. Nah, bisa diganti dengan konsumsi seperti itu gitu, Kak.
Iya. Betul. Oke. Oh, oke betul. Oh, iya ya, mhm. Yap. Betul. Betul. Nah itu dia. Oh, iya betul. Oh, gitu ya, Kak. Bener. Oh, iya bener bener. Oh, oke. Iya betul. Oh, iya, betul. Oh iya, ya. Jadi, eee, di buah-buahan aja di banyakin kali ya, Kak, daripada kita itu ya, Kak, eee, jajan atau itu. Mungkin pak Kak, misalkan gini kalau aku beli roti gandum nih, apakah itu tidak jadi ke lambung, Kak, kalau roti gandum?
Iya, Kak. Iya.

Kalau alergi, enggak ada, Kak, aku. Eee, terus kalau apa sih namanya, untuk diet juga memang aku rencana pengen diet gitu, Kak, gitu ya. Rencana tuh pengen diet, karena kilograman aku udah mulai luar biasa, ini 99 <chuckles> ko koma sekian gitu kan. Jadi, aku perasaan aku kok makanan, eee, apa ya, yang murah, sebetulnya mungkin karena jajannya juga lebih mahal kali ya, lebih banyak kayak, Kak, jadi ke makanan yang sehatnya rada kurang perhatiin gitu. Jadi, aku tuh mau satu, eee, makanan yang, eee, sehat tapi aku disiplin gitu, Kak, eee, contohnya seper harus seperti apa gitu, aku harus disiplin, membeli makanan sehat dengan budget sekian gitu ya, terus jajan sekian. Nah, kira-kira Kakak enggak bisa enggak, misalkan bikinin eee, apa sih eee, apa, saran apa gitu yang mesti bisa bikin sampai aku bisa disiplin diri? Gitu loh, Kak. Gitu.
Oke. Oh, oke. Iya iya. Ah, iya. Oke. Oke, Kak. Nah, mungkin di sini saya ada beberapa masukan nih yang mungkin, eee, bisa, Kakak, eee, terapkan, gitu. Yang pertama, Kakak, mungkin mengatur ulang eee eee, apa, uang belanjanya tadi atau anggaran belanjanya tadi. Karena, kalau saya lihat, di sini, Kakak, porsi untuk jajannya itu bisa dibilang lumayan besar, Kak, ya. Nah, mungkin perlahan-lahan bisa dikurangi, mungkin kayak, Kakak, coba dulu nih 60 untuk makanan, terus, eee, empat puluhnya untuk jajan, terus dikurangi terus, sampai nanti, Kakak, mungkin terbiasa, mungkin kayak, eee, 80% untuk, eee, makanan, dua puluh persen nya tinggal untuk jajan, gitu. Jadi perlahan-lahan, Kakak, kurangin kebiasaan jajannya ini, gitu. Nah, pernah enggak, Kak, melakukan hal itu?
Oke, boleh. Siap. Oke. Oh iya benar. Jadi bertahap ya, Kak. Ya, jadi maksudnya secara bertahap gitu ya, Kak, untuk eee, ininya apa, melakukan ini belum, belum pernah. Makannya, oh ba eee, oke, aku mau coba nih kayak gini. Jadi, eee, kita enggak bisa langsung apa, to the point harus berubah, ya, Kak, ya. Oke, siap. Aku coba aku coba, oke.
Iya, betul. Iya, betul, Kak. Iya, mungkin kalau mungkin kalau, Kakak, langsung berubah juga mungkin nanti kayak kaget atau gimana badannya gitu kan. Nah, jadi bisa perlahan-lahan dulu, sehingga nanti bisa menyesuaikan sampai di titik di mana anggarannya mungkin kayaknya udah pas nih, eee, ya, jadi kayak mungkin makanan 80% atau jajannya cuma 20%. Itu, eee, contohnya, Kak, ya. Nah, selanjutnya, selain itu tadi, Kakak, bilang, Kakak, eee, jarang masak, ya, atau bisa dibilang mungkin, eee, hampir enggak pernah masak sering beli gitu, Kak, ya. Nah
Betul. Iya. Oh, oke. Oh siap. Enggak pernah iya. Iya enggak pernah, Kak, karena kan sendiri ya, Kak, eee, kita mau masak juga kayak nasi gitu takut mubazir kan gitu kan. Terus, makanan juga kalau aku masak misalkan, paling berapa sih s-sedikit aku makan gitu loh. Tapi, ya itu dia. Jadi aku pengen, benar-benar apa sih namanya, praktis tapi sehat, gitu aja sih, Kak.
Iya, betul. Iya iya.